Alors, souvent, j'établis un planning pour ma semaine. Heu, parfois, il peut y a arriver, effectivement, qu'il y a un imprévu, mais, heu, ben, dans ces moments-là, ben, voilà, je m'organise autrement. Bah, tu vois, je vais donner un exemple. Il y a il y a quelques semaines de ça, heu, mon père, heu, devait subir une petite opération, heu, chirurgicale, donc, heu, il partait tout un après-midi. Heu, alors, heu, moi, ce jour-là, je ne travaillais pas pour mon activité salariée, heu, par contre, heu, bah, logiquement, j'aurais dû travailler pour, heu, mon activité freelance. Bon, bah, heu, pour ne pas, heu, laisser, heu, bah, ma mère seule, hein, puisque voilà. Heu, bah du coup, j'ai pas tra travaillé cet après-midi-là. Heu, donc, heu, bah, voilà, j'ai travaillé un petit peu en rentrant, heu, en rentrant, le soir, heu, j'ai travaillé un petit peu le soir. Heu, mais après, c'est pareil, heu, j'essaie de pas, heu, é po heu, sous prétexte de rattraper le temps perdu, heu, je vais pas non plus, heu, bosser jusqu'à des 23:00-00:00, parce que, heu, je risque, heu, de faire du du mauvais travail, quoi, de faire des erreurs. Le lendemain, je vais être fatiguée, donc je vais pas je vais pas être performante, tu vois? Donc, heu, voilà, je j'essaie de rattraper comme je peux. Après, heu, c'est pas toujours évident, hein. Parfois, on n'arrive pas toujours, heu, à rattraper, heu le le retard qu'on a pris. Mais, heu, mais, dans la mesure du possible, heu, j'essaie de le faire quand même, quoi, c'est en fait, il faut trouver le le bon équilibre, donc, heu mais, heu, avec les imprévus parfois, heu
Ouais. Ouais. D'accord. Ouais. Oui. D'accord. Mmh mh. Ouais. Mais, dans ces cas-là, comment tu arrives, du coup, à à bien gérer le Mmh mh. Ouais, mais du coup, heu Comment tu arrives à bien doser ta culpabilité entre tout ça? Parce que parfois, c'est vrai que si tu arrives pas à rencontrer tous tes objectifs, bah, ça peut être un peu compliqué de pas se sentir coupable.